जी। तो जैसे हर एक व्यक्ति का कोई न कोई एक ऐसा शौक होता है, जिससे वो कहीं न कहीं उसका मन लगा रहता है, जो कि वो खाली समय में या अपने मन को म लगाने के लिए वो क शौक करता है, तो आपसे पूछना चाहूँगा, क्या कोई आपका ऐसा शौक है, जिससे कि आपको कोई रिलैक्स फ़ील करते हैं आप? अगर आप उस पे बताना चाहें।
हाँ जी, हाँ जी। हुँ, हुँ। हुँ, हुँ। अ, बिल्कुल, बिल्कुल। देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेरा जो शौक है ना, देखिए, जो मुझे बहुत ज़्यादा मदद करता है, देखिए, रिलैक्स फ़ील कराने में, तो देखिए वो क्रिकेट है, क्योंकि देखिए, वो जब मैं खेलता हूँ ना, तो देखिए, मेरा एक जो अ, मानसिक तनाव है ना, वो बिल्कुल जो है चला जाता है। मुझे अपने बहुत ज़्यादा खुश महसूस होता है अंदर से, मेरा जो मन है, बहुत ज़्यादा खुश-खुश लगता है और इसके साथ-साथ देखिए, मैं जो इसके बाद ना शारीरिक रूप से भी थोड़ा-सा ना थक जाता हूँ। उसके बाद, देखिए, मुझे एक तो भूख बहुत लगती है, तो मैं देखिए अच्छे से ना पौष्टिक आहार खा सकता हूँ और उसके बाद, देखिए, जब मैं सोता हूँ ना और उसके बाद जब उठता हूँ, तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा महसूस होता है और इसके बाद देखिए, मुझे आराम भी बहुत ज़्यादा मिलता है। मेरा मन जो है एकदम अ, ताज़ा हो जाता है, एकदम खिल उठता है और देखिए अ, खुद खेलने की बात करें, देखिए, तो मैं ना कोशिश करता हूँ कि ना रोज़ सुबह
जी, जी। ओह! अच्छा। अरे, वाह! वाह! जी, जी। ओह! अच्छा, अच्छा।
मतलब संडे-संडे को ना सुबह, देखिए, मैं अपने दोस्तों के साथ जो है ना गली में अ, खेलने जाऊँ और देखिए, मैं खेलता भी हूँ। कभी-कभार देखिए संडे को वो छूट जाता है, तो देखिए मुझे जो है ना निराशा फी अ, फ़ील होती है क्योंकि देखिए, मुझे ना उसके बाद अ, अगले संडे का जो है ना अ, वेट करना पड़ता है और देखिए, इसमें बहुत ज़्यादा एक ऐसे-ऐसे मोमेंट्स भी आते हैं, देखिए, ऐसे-ऐसे क्षण आते हैं, जब हँसी-मज़ाक के दोस्तों के साथ जब दोस्तों के साथ जब खेल रहे होते हैं। तो देखिए, जैसे मान लीजिए, मैं बैटिंग कर रहा हूँ और मेरा दोस्त जो है, गेंद डाल रहा होता है और जब मैं जैसे शॉर्ट मारके उसको चिढ़ाता हूँ, तो देखिए, तब मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है और देखिए, जब मैं उसको अ, जब आउट कर देता <coughs> अपने दोस्त को आउट कर देता हूँ, तब भी देखिए, मुझे ना बहुत ज़्यादा खुशी महसूस होती है। जी।
अरे, वाह! वाह! जी, जी। हाँ, हाँ, बिल्कुल। हाँ, हाँ। अरे, वाह! बिल्कुल। अच्छा, अच्छा। तो जैसे आपने बताया कि आपको क्रिकेट खेलने का काफ़ी शौक है, तो आपको कब लगा, जब आपको कब ऐसा महसूस हुआ कि, "हाँ, इसमें मेरे को होना है।" कब वो जब आप बचपन में खेलते थे, कब आपको लग कब आपका एहसास हुआ कि, "हाँ, ये करने में मेरे को मज़ा आता है"? अगर आप इस पे कुछ बताएँ।
हाँ जी, हाँ जी। हुँ, हुँ। हुँ, हुँ। देखिए, मैं आपको बताऊँ कि मेरे जो परिवार में ना, देखिए, सभी क्रिकेट खेलते हैं। तो अ, देखिए, मुझे जो है ना, बिल्कुल बचपन से ही ये चीज़ जो है ना, मेरे अंद मेरे साथ भी थी मतलब हमारे खून के अंदर ही कह सकते हैं आप, ये थीं और हम जो है ना, खेला करते थे हमारे
ओह! अच्छा, अच्छा। हाँ। अरे, वाह! वाह!
घर के साइड में देखिए, हमारा ना एक प्लॉट है और उधर हम जो है अ, क्रिकेट खेलता था मैं बचपन मैं, मेरे भैया और कई बार मेरे पापा भी खेलते थे और देखिए, हम और भी बहुत सारे लोग होते थे, तो बहुत ज़्यादा एक अच्छा लगता था और देखिए, उस बचपन से ही ना ये शौक बना हुआ है। तो देखिए, मैं आपको अ, एग्ज़ैक्ट तो नहीं बता सकता कि किस उम्र में ये शौक बना, लेकिन जब मैंने जब से थोड़ा-सा होश सँभाला ना, मैं तब से मुझे याद है, मैं क्रिकेट अ, खेल ही रहा था और देखिए, क्रिकेट सिर्फ़ खेलने में नहीं, देखने में भी बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। देखिए, मेरा एक जो है ना, क्रिकेट को देखना भी एक शौक है, जो कि देखिए, अभी जैसे, अभी श्रृंखला हुई थी इंडिया-ऑस्ट्रेलिया की, देखिए, वो देखने में मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा और रित अ, रुचि भी आई। जी।
अच्छा। वाह, वाह। ओह! अच्छा, अच्छा। अरे, वाह, वाह। जी, जी, जी। तो जैसे आपने तय की, मतलब आपकी बातों से लग रहा है कि आपने काफ़ी बारीकी से अपने जो क्रिकेट का शौक है, उसको फ़ॉलो करा है। तो अगर आपको कभी मौका मिले अपने शौक को एक एज़ ए करियर बनाने का, तो क्या आप ऐसा कु कभी कुछ करना चाहेंगे?
हाँ जी, हाँ जी। हुँ, हुँ। हाँ जी, हाँ जी। अ, जी देखिए मैं म ये मानता हूँ कि देखिए अगर हम अपने शौक़ को अपना करियर बनाते हैं ना तो हम उससे बहुत ज़्यादा बोर हो जाते हैं। मैंने ना मैं कहीं न कहीं देखिए एक समय के बाद ना वह बोझ लगने लग जाता है। क्योंकि हम उसको इतना ज़्यादा कर लेतें हैं। तो देखिए अब मेरी कोशिश यही रही है कि जो है ना मैं अपने शौक़ को शौक़ ही रहने दूँ उसको न कहीं न कहीं अपना एक प्रोफ़ेशन ना बनाऊँ। क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मैं इस चीज़ से बोर हो जाऊँ और आगे चलकर जो है ना कुछ और कार्य ढूँढूँ। जो अपने शौक़ के तौर पर मैं इसी को ही अपना शौक़ बनाए रखना चाहता हूँ। ये तो देखिए ये मेरा ना मतलब एक एस्केप है जब मैं बहुत ज़्यादा देखिए तनाव में होता हूँ। या फिर कुछ तो दे क्रिकेट देखकर या क्रिकेट खेलकर जो है ना मैं बहुत बेहतर महसूस कर स्व कर पाऊँ, मतलब खुद का एक अच्छा महसूस करा पाऊँ और खुश-खुश रख पाऊँ अपने मन को। जी।
ओह! ऐसा क्यों? ओह! अच्छा, अच्छा। ओह! अच्छा, अच्छा। ओहो! अच्छा। ओह! अच्छा, अच्छा। तो जैसे अभी आपने बताया ना कि जैसे आप हर संडे को अपने दोस्तों के साथ गली में क्रिकेट खेलते हैं। तो इस शौक़ से क्या आपने कोई नए दोस्त बनाए हैं बचपन में भी या अभी भी जो आपके साथ आज भी रेगुलर्ली खेलते हैं या कैसे भी? अगर आप इस पर कुछ बताना चाहें।
हाँ जी, हाँ जी। हुँ, हुँ। हाँ जी। बिल्कुल, बिल्कुल। देखिए हर जगह पर जो है ना मैंने दोस्त बनाए। जैसे देखिए कभी मान लीजिए अपने शहर में नहीं रहता हूँ। देखिए क्रिकेट चीज़ ही एक ऐसी है देखिए अगर 10 लोग खेल रहे हैं ना आप उनको अगर जाकर ये रिक्वेस्ट करें के क्या मैं भी खेल सकता हूँ, तो देखिए कोई भी मना नहीं करता और खिला लेते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल, और देखिए इससे ना कहीं न कहीं देखिए एक सोशियल स्किल्स भी बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं। और देखिए मैंने ना ऐसे अनजान लोगों के साथ क्रिकेट खेल कर ना बहुत जो है ना नए-नए दोस्त बनाए। क्योंकि देखिए कोई अ, किसी ने भी मैंने देखा है कि आज तक ना मुझे मना नहीं किया क्रिकेट क्योंकि देखिए अ, जो है ना अ, स्पोर्ट्स एक मैं मानता हूँ कि बहुत एक अच्छा तरीक़ा है मिलनसार बनने का और मतलब नए-नए जगह पर द अ मतलब एक दोस्ती करने का म हाथ बढ़ाने का। और देखिए इस जो भी व्यक्ति स्पोर्ट्स खेलता है मैंने देखा है कि वो ना कभी भी अकेलेपन का शिकार नहीं होता अपने शौक़ पूरे करने के साथ-साथ। जी।
हाँ। मना नहीं करेगा। हाँ। अरे! वाह, वाह। जी, जी। नहीं होता। बिल्कुल। जी। तो जैसे अभी आपने बताया ना कि जैसे आप मतलब आपके फूँक आप लोग आपके जो परिवार के खून में ही है जी क्रिकेट खेलने का, तो क्या आप कभी आपने अपने पिताजी के साथ या अपने भाई के साथ या अपनी माँ किसी के भी साथ अपने रिश्तेदारों के साथ कभी इस शौक़, क्रिकेट को खेला? अगर आप इस पर कुछ बताएँ।
हुँ, हुँ। हाँ जी। हुँ, हुँ। बिल्कुल, बिल्कुल। देखिए अ, जैसा कि मैंने आपको बताया कि घर के साइड़ में प्लॉट हमारा है। तो देखिए बचपन में ना मेरे पिताजी जो है ना मुझे बॉल डाला करते थे देखिए प्लास्टिक की बॉल से और मैं अपने भैया के साथ भी जो है ना खेला करता हूँ। अभी भी अभी भी जो है ना कई बार हम खेल लेते हैं। और देखिए अब तो हमारी आगे आने वाली पीढ़ी भी आ चुकी है तो देखिए अब जैसे वो अ, बड़ा होगा तो देखिए हम उसके साथ भी खेला करेंगे। मैं मानता हूँ कि देखिए ये ना इसका अपने आप में एक अलग ही मज़ा है देखिए अपने परिवार वालों के साथ खेलना। और ये शौक़ के साथ-साथ देखिए मैं ना अपने परिवार वालों के साथ ना और भी एक बेहतर स्तर पर जुड़ सकता हूँ। और मतलब एक क़रीबी जो मतलब और क़रीब आ जाते हैं जिससे हम देखिए हम एक भावनात्मक जुड़ाव जो है और ज़्यादा बढ़ जाता है। और मतलब एक अ, जो है रिश्ता है ना वो और भी ज़्यादा इससे मज़बूत होता है देखिए। और साथ ही साथ देखिए इसके हम देखते हैं कि स्पोर्ट्स के तो देखिए फ़ायदे भी अनेक है। ये हमें अ, शारीरिक और मानसिक रूप से म अ, जो है एक तो स्वस्थ रहने में मदद करता है और देखिए अ, स्वस्थ होंगे अगर अगर हम तो देखिए हम रिलैक्सड भी रहेंगे। अ, ये ज़ाहिर-सी बात है। जी।
ओह! वाह, वाह! हाँ, ये तो है। जी, जी। हाँ, बिल्कुल। स्वस्थ रखता। हाँ। जी, जी। तो जैसे आपने बताया कि जैसे आप बचपन में भी खेला करते थे और जब जैसे अब आप बड़े हो गए हैं तो कहीं न कहीं आपको ऐसा लगता है कि अब जैसे इस आपका जो शौक़ है क्रिकेट का वो कहीं न कहीं आप इसको कम समय दे पा रहे हैं? तो आपको ऐसा लगता है कि अब ज अब अब हाल ही में ये जो आपका शौक़ है इसको अब कम समय दे पा रहें हैं? अगर आप इस पे कुछ बताना चाहें।
हाँ जी, हाँ जी। हुँ, हुँ। हाँ जी। जी बिल्कुल, ऐसा तो होता ही है। क्योंकि देखिए जैसे-जैसे हम बड़े होते हैं ना तो अ, हमारे जीवन में जो है ना और भी बहुत सारे कार्य हो जाते हैं जो हमें करने होते हैं। देखिए इतना समय नहीं मिल पाता है अपने जो है ना दिनचर्या में। लेकिन देखिए फिर भी कोई व्यक्ति कितना भी बिज़ी क्यों ना हो जाए हफ़्ते में ना 1 दिन वो खुद को देता ही है जिसमें वो खुद के साथ समय बिता पाए। और देखिए वो दिन अक्सर जो है ना संडे ही होता है। तो देखिए मैं भी कोशिश करता हूँ कि उस दिन जो है ना अ, खेलूँ क्रिकेट। और देखिए मैंने तो ऐसे 40-40 अ, साल के लोग देखे हैं जो कि देखिए क्रिकेट से जुड़े हुए हैं, और जो है वो भी संडे संडे को खेलते हैं। तो मैं मानता हूँ कि देखिए उनसे हम प्रेरणा ले सकते हैं और देखिए, हम भी जो है खेल सकते हैं। जिसके माध्यम से हम थोड़ा-सा एक तो ब मतलब ए हम बेहतर बन सकें हमारी एक तो फ़िटनेस बेहतर बन पाए और हम अपने शौक़ को भी जो है अ, पूरा रख पाएँ, अपने दिल के अंदर ज़िंदा रख पाएँ और खुद को समय दे पाएँ। जी।
हाँ, हाँ। जी, जी। अरे वाह, वाह! जी, जी। जी, जी। तो जैसे आपने बताया ना कि आप प्रेरणा ले सकते हैं जो लोग आज भी जो क्रिकेट को अपना शौक़ ना दें। तो जैसे अगर आप भी क्रिकेट पे काफ़ी रुचि रखते हैं जैसे आप देखते भी हैं क्रिकेट को तो कहीं कहीं न कहीं आपने अपने शौक़ से कोई ऐसे रोल मॉडल बुलाएँ हैं जिनको आप अपने जिनकी जो धारणाएँ या विचार अपने जीवन में लागू करना चाहते हैं? अगर इस पर आप कुछ बताएँ।
हुँ, हुँ। हाँ जी, हाँ जी। हुँ, हुँ। जी, देखिए बिल्कुल ऐसा है। और देखिए मैं मानता हूँ कि सबसे बड़ी प्रेरणा तो देखिए अ, मेरे हिसाब से आपके भी वही होंगे सबके लगभग वही प्रेरणा होते हैं क्रिकेट में विराट कोहली। देखिए वो अपने फ़िटनेस्स के ऊपर देखिए कितना काम करते हैं और देखिए इस उम्र में भी वो कितने ज़्यादा फ़िट हैं। वो देखिए उनका एक जो दिनचर्या है वो बहुत ज़्यादा फ़िक्स है रूटीन उनका और वो बहुत ही ना मानसिक रूप से मज़बूत हैं और उसको मज़बूती के साथ जो है ना निभाते हैं अपने अ जो फ़िटनेस है उसकी। नहीं तो देखिए बहुत सारे लोग जो है ना वो अक्सर जो है छोड़ देते हैं। देखिए मैं सचिन तेंदुलकर जिनको देखिए क्रिकेट का भगवान कहा जाता है उनकी भी अगर मैं आपको बात बताऊँ ना तो उन्होंने देखिए एक उम्र के बाद जो है ना प्रैक्टिस वग़ैरह पर आना बंद कर दिया था जब उनके आख़िरी के 1-2 साल थे ना रिटायरमेंट से पहले के, वो प्रैक्टिस वगैरह पर देखिए आते नहीं थे। लेकिन देखिए विराट कोहली जो है ना देखिए वो अभी भी आ रहे हैं। मैं मानता हूँ कि इतने वर्षों तक ना खुद को इतना मोटिवेटेड रखना, प्रेर अ प्रेरित रखना मैं मानता हूँ कि ये अपने आप में ना एक बहुत बड़ी बात है। और देखिए उनसे देखिए मुझे भी बहुत कुछ सीखने को मिला। और देखिए अ, मैंने इस चीज़ को ना मतलब अपने शौक़ से भी देखिए अ, इस चीज़ को सीखने के अ, प्रयास किए कि अब कैसे के मैं प्रेरित रहूँ अपने काम के प्रति। जी।
जी, बिल्कुल। हाँ, बिल्कुल। ओह! हाँ, बिल्कुल। ओह! अच्छा, अच्छा। हाँ, ये तो है। अरे, वाह, वाह! जी। तो जैसे जब आप बचपन में जब आप क्रिकेट खेला करते थे तो आप बाहर मान लीजिए घ घर से बाहर जाते थे खेलने। तो कहीं न कहीं कभी आपके माता-पिता ने आपको ऐसे बोला कि आप अपना समय बर्बाद कर रहे हो कहीं ना बस पूरा दिन खेलते रहो, कभी ऐसा कुछ बोला आपके माता-पिता ने? अगर आप इस पर कुछ अपना अनुभव बताएँ।
हाँ जी, हाँ जी। हुँ, हुँ। हाँ जी, हाँ जी। जी देखिए इतना टाइम तो देखिए जैसे मैंने आपको बताया कि मिल ही नहीं पाता कि आप स अपने सारा दिन खेल पाएँ। और अ, देखिए मेरे जो है ना घरवाले फिर भी जो है ना मुझे ऐसा तो कभी भी नहीं कहा है। और वो तो मुझे देखिए और ज़्यादा प्रेरित करते हैं कि, "हाँ, खेलों से जुड़े रहो और अ, ज़्यादा से ज़्यादा उम्र तक अगर तुम खेलोगे तो शारीरिक रूप से भी स्वस्थ रहोगे और तुम्हारा जो ये अ शौक़ है इसको भी तुम ना अपने अ, पूरा कर पाओगे।" नहीं, देखिए अक्सर मैंने देखा है कि जो है ना परिवार की ज़िम्मेदारियों के बीच अ, अ, नीचे या फिर देखिए हम बहुत ज़्यादा ऐसा बोझ के नीचे दब जाते हैं हम और अपने शौक़ को समय नहीं दे पाते हैं। मैं मानता हूँ कि शौक़ जो है ना ये देखिए अ, ये ये हमें ना हम जैसे शौक़ को समय देते हैं तो इसका मतलब है कि हम खुद को समय दे रहे हैं। और देखिए अगर हम अपने शौक़ को भी समय नहीं दे पा रहे हैं ना मतलब हम खुद को ही समय नहीं दे पा रहे हैं और इससे देखिए ऐसा होता ऐसा है कि हम देखिए ब खुद से ही दूर होने लग जाते हैं। और देखिए हम ना बिल्कुल भी ना रिलैक्स नहीं रह पाते और बहुत ज़्यादा तनाव के अंदर आ जाते हैं। तो मैं मानता हूँ कि देखिए हमें ना अ, शौक़ को तो अपने समय देना ही चाहिए जिसके माध्यम से हम ज जीवन में थोड़ा-सा रिलैक्स रह पाएँ और खुद के साथ एक अ, जुड़ अ, जुड़ कर रह पाएँ। जी।
जी, जी। हाँ, बिल्कुल। जी, बिल्कुल। जी, जी। जी, जी। जी। तो जैसे जब आप अपने बचपन में क्रिकेट खेलते या अभी भी अगर आप क्रिकेट खेलते हैं अपने शौक़ को अपनाते हैं तो जैसे आप रिलैक्स होने के लिए खेलते हैं। परंतु कभी-कभार ऐसा हुआ है कि अगर आप अपना मैच हार गए कहीं न कहीं जल्दी आउट हो गए, तो आपको ये लगा कि आप खेलना तो आपने रिलैक्स रिलैक्सेशन के लिए शुरू करा था परंतु वो एक कहीं न कहीं ना वो आपके वो बन गया प्रेशर बन गया आप परेशान होने लगे, कभी ऐसा हो ऐसा हुआ आपके साथ?
हाँ जी। हुँ, हुँ। हुँ, हुँ। हाँ जी, हाँ जी। जी देखिए अ, ऐसा हो जाता है कई बार। तो लेकिन देखिए जैसे हम Cosco से खेलते हैं ना देखिए 2 या 3 मैच खेलते हैं तो देखिए उसमें से ना एक मैच में तो अच्छा हो ही जाता है। तो लेकिन मैं ना कोशिश करता हूँ कि ना उसी अ, पारी पर ध्यान दूँ जिसमें मैंने अच्छा किया। और देखिए मैं मानता हूँ कि इससे जीवन की एक बहुत अच्छी सीख मिलती है। अगर देखिए सकारात्मक रहना है ना तो अपने देखिए अच्छे-अच्छे आपके अचीवमेंट्स हैं ना उनको आप याद कीजिए इसके माध्यम से देखिए होगा ये कि आपका मन जो है खुश रहेगा और आप बहुत ज़्यादा प्रेरित रहेंगे किसी भी कार्य को करने के लिए। नहीं तो देखिए अगर हम नकारात्मक पहलुओं की तरफ़ फ़ोकस करेंगे तो हमारी सोच भी नकारात्मक हो जाएगी और हम नकारात्मकता की ओर बढ़ने लगेंगे। और बहुत ज़्यादा इससे मानता हूँ कि समय भी हमारा जो है ना अ, कठिन आ सकता है। बिल्कुल, जी।
ओह हो! हाँ, ये तो है। जी, जी। हाँ, बिल्कुल। जी, जी, जी। तो जैसे अगर कोई बच्चा है, कोई भी एक जो इंसान है, व्यक्ति है अगर वो ये शौक़ अपनाना चाहे, सीखना चाहे क्रिकेट खेलना तो आप उसको कैसा सुझाव देंगे? कैसा कहेंगे कि आप जिससे वो जो बेसिक है क्रिकेट के वो सीख पाएँ, जिससे वो भी खेल पाएँ? अगर आप किसी को बताना चाहे तो वो कैसा रहेगा?
हाँ जी, हाँ जी। हुँ, हुँ। हुँ, हुँ। देखिए मैं मानता हूँ कि सबसे पहले तो ना अ, उस बच्चे को ये डिसाइड़ करना चाहिए कि उसको एक प्रोफ़ेशनल स्तर पर खेलना है या फिर उसको सिर्फ़ शौकिया तौर पर खेलना है। देखिए अगर शौकिया तौर पर खेलना है तो मुझे लगता है कि वो किसी भी मैदान में जाकर देखिए हम देखते हैं कि भारत में देखिए अक्सर मैदानों में जो है ना लोग खेल रहे होते हैं तो वो देखिए वो उनके साथ जाकर खेल सकता है। और <clears throat> दूसरी ओर देखिए अगर वो कोई अच्छे स्तर पर खेलना चाहता है, प्रोफ़ेशनल खेलना चाहता है तो मैं मानता हूँ कि उसे ना एक कोचिंग जॉइन करनी चाहिए जिसके माध्यम से वो सीख पाए पहले। और बेहतर बन पाए उस क्योंकि देखिए मैं मानता हूँ कि ये ना एक अ, आर्ट है, कला से अ कला से कम नहीं है इसको मैं मानता हूँ क्या कहा जा सकता है। और देखिए इस आर्ट को जो है ना बहुत ज़्यादा अभ्यास कर-कर के सीखना पड़ता है और बेहतर बनना पड़ता है। और तभी जाकर जो है ना आप इतने ऊ ऊ ऊपर के स्तर पर खेल सकते हैं और अपना मतलब एक अपने देश का और अ, समाज का नाम रोशन कर सकते हैं। जी।
ओह! अच्छा, अच्छा। हाँ, बिल्कुल। जी, जी। हाँ, ये तो है। जी। तो जैसे अभी आपने ही बताया कि जैसे आपने पहले बताया कि अगर आप अपने शौक़ को करियर के रूप में ढालना चाहते हैं तो आप कहीं न कहीं बोर हो जाते हैं। परंतु आपसे पूछना चाहूँगा ये अगर आपको मौका मिले कि आप अपने स्टेट या अपने देश को इस शौक़ में या क्रिकेट में रिप्रेज़ेंट करना चाहें तो क्या आप वो करेंगे? या आपका आपकी विचारधारा उसमें भी यही रहेगी कि नहीं? तो आप इस पर अगर कुछ कुछ थोड़ा बताना चाहें?
हुँ, हुँ। बिल्कुल, बिल्कुल। हुँ, हुँ। हुँ, हुँ। देखिए, मेरी प्राथमिकता तो यही रहेगी कि मैं इसको शौक़ ही रहने दूँ। क्योंकि देखिए अगर मैं खुद के बारे में सोचूँ ना तो देखिए मैं मानता हूँ कि अगर ये शौक़ से मैं बोर हो गया तो मुझे जो है अगला शौक़ ढूँढ़ना पड़ेगा, जिसमें मैं मानता हूँ कि बहुत ज़्यादा मुझे जूझना पड़ेगा। क्योंकि देखिए ये शौक़ होते हैं ना हमें एक अ, कारण देते हैं जीवन को जीने का। नहीं तो देखिए अगर हमारे शौक़ नहीं होंगे ना तो हम जीवन से बहुत ज़्यादा बोर हो जाएँगे। और देखिए हमारा जो है ना एकदम मन खाली-खाली सा होगा और दिमाग़ भी खाली-सा रहने लग जाएगा अगर कोई शौक़ नहीं होगा, हम किसी चीज़ के पीछे भागेंगे नहीं प्राप्त करने के लिए। और देखिए अक्सर जो है ना खाली दिमाग शैतान का घर होता है ये कहा जाता है और इससे देखिए हम ना एक अ, जो है ना खुद का नाश करने लग जाएँगे। तो और इसलिए मैं मानता हूँ कि देखिए जीवन में ना एक शौक़ होना चाहिए अ, जिसको हम पूरा करने के लिए जीवन में भागें। और मतलब एक कहीं न कहीं एक कोई कार्य मिले हमें करने के लिए, एक मक़सद मिले जीवन जीने के लिए। जी।
हाँ, ये तो है। जी, बिल्कुल। हाँ, बिल्कुल। जी, जी। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। और काफ़ी अच्छा लगा आपके शौक़ के बारे में जानके और काफ़ी अच्छा भी लगा आपसे बात करके। आशा करता हूँ हमारी फिर से बात होएगी। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।
हाँ जी, हाँ जी। जी, बिल्कुल। मुझे भी ना आपके प्रश्नों के उत्तर देके बहुत ही मज़ा आया। उम्मीद है हमारी बातचीत फिर से होगी। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।